तो नॉर्मली क्या है हम कभी भी कोई भी अ, जाते हैं कहीं पे कोई कुछ नोट डाउन करने के लिए मुझे बोलता है तो उस चीज़ को मुझे, वो पॉइंटर्स जो हैं वो याद रखने में बहुत परेशानी होती है। या कोई कुछ नया आइडिया बता देता है मुझे उसको याद रखने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। <clicks tongue> तो इस समस्या का हल बता सकते हैं आप?
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी अ, मतलब मदद करूँगी। अ, और मदद करने से पहले अ, मैं आपसे कुछ अ, जानना चाहूँगी, कुछ क्वेश्चन जो है पूछना चाहूँगी, उसके बाद से जो है आपको अ, मैं मैं आपको मदद करूँगी। आप बता सकते हैं कि मतलब होता है ना कि जैसे आपने बोला कि आपको अ, परेशानी होती है, तो मतलब होता है ना, कि किस तरीके की परेशानियाँ जो है आप फेस करते हैं?
अ, हुँ। हाँ, अ, अभी क्योंकि मुझे परेशानी कैसे आती है सबसे बड़ी परेशानी जैसे मुझे आती है कि कोई अ, कोई अच्छा थॉट मुझे आया है या कोई यूनिक आइडिया है आया है, कोई इंस्पिरेशनल कोट आया है। ये ऑन द स्पॉट तो मुझे याद रहते हैं, बट जैसे ही मैं अपना फ़ोन का नोटपैड खोलता हूँ या जब तक मैं कॉपी पेंसिल अ, ढूँढ़ता हूँ जब तक या मैं कलम ढूँढ़ने जाता हूँ तब तक वो मेरे दिमाग में वो स्किप हो जाता है या चला जाता है मेरे दिमाग से अब फिर मेरे दिमाग में वो टूटा-फूटा रह जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मैं किताब में नोट्स तो बना लेता हूँ या फ़ोन में नोट्स तो बना लेता हूँ बट वो वो खो जाते हैं।
हुँ, हुँ।
यां आप ऐसा लगाइए कि मेरी किताब है कभी प मन दिमाग में तो आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ है बट उसको मैं शब्दों में लिख नहीं पा रहा हूँ बयान नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना धीरे-धीरे जो मेरी क्रिएटिविटी है इसको इम्पैक्ट कर रही हैं, कि कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी मैं कोई पुराना आइडिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है उसको सोचने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं याद आता है।
हुँ, हुँ।
राइट? कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसको कोई नया अगर आप सोचिए कोई नया विचार कोई मुझे अ, कुछ क्विक थिंकिंग के लिए कोई नया विचार पूछ ले, उसको मुझे सोचने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि कभी-कभी पूरे जो मेरे थॉट्स हैं ना वो बिखरे हुए हैं, उनको मैं समेट नहीं पा रहा हूँ।
अच्छा, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी स परेशानी जो है बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो आप बता सकते हैं कि आप किस तरह मतलब होता है ना कि किस तरह से नोट्स अ, जो है वो लेते हैं कैसे कागज़ या डिजिटल?
हाँ, मैं नॉर्मली देखिए, अब मैं ये चीज़ डिपेंड करती है कि मेरे हाथ में इस समय क्या है, अगर तो मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप में उनको लिखने की कोशिश करता हूँ या मैं मोबाइल के नोट्स नोटपैड पे लिखने की कोशिश करता हूँ पर उससे मुझे एक कनेक्शन फील नहीं होता है। तो ज़्यादातर मेरा यही अ, प्रयास रहता है कि मैं एक एक किताब लूँ, और कलम से उसके ऊपर लिख लूँ और आजकल के टाइम पे आपको भी पता है
उहुँ। उहुँ।
लोगों के घर पे किताब और कलम इतना अवेलेबल होता नहीं है। या डायरी कोई लिखने के लिए अवेलेबल होती नहीं है। तो जब तक डायरी और कलम मैं ढूँढ़ के लाता हूँ तब तक वो थॉट स्किप हो जाता है या वो धुँधला जाता है। तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है ज़्यादातर कि अ, थ मुझे जो विचार है, या मेरा थॉट प्रोसेस है वो आता तो है, बट वो 5 या 10 सेकंड तक ही मेरे माइंड में रहता है उसके बाद वो थोड़ा-थोड़ा धुँधला होना शुरू हो जाता है और जब तक मैं एक कलम को ढूँढ़ू या एक डायरी को ढूँढ़ू ताकि उसको मैं अपने शब्दों में नि लिख पाऊँ
हुँ, हुँ। उहुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
तब तक वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि इसके इसमें ये भी एक चीज़ हो सकती है कि शायद जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या मैं फोकस्ड नहीं हूँ।
हाँ जी, बिल्कुल-बिल्कुल मैं आपकी बात को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ। तो अ, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो, आप बता सकते हैं कि क्या आप दिन में मतलब होता है ना कि कितनी बार ऐसे मतलब होता है ना कि अ, विचार को नोट करते हैं मतलब होता है ना कि ये थिंकिंग कैसे मतलब कितनी बार आप नोट करते हैं ये बताएँगे?
हाँ, नॉर्मली तो नॉर्मली तो मैं जैसे कोई भी विचार हैं या कुछ है मैं जितनी बार आता है मैं उतनी बार उसको नोट करने की कोशिश करता हूँ। बट आपको अगर मैं सरसरा बताऊँ, तो अगर मैं 10 मेरे पास टिप्पणियाँ हैं या 10 विचार हैं, तो मैं उनमें से 5 या 3 या 4 ही अ, लिख पाता हूँ। या जिनको मैं अच्छे से बयाँ कर पाऊँ। क्योंकि अब अब जैसे मैंने आपको बताया कि कलम और कागज़ ढूँढ़ने में समय काफ़ी लग जाता है, और नोट नोट्स में मैं मोबाइल के नोट्स में तो लिख लेता हूँ। बट वो मोबाइल के नोट्स में कभी-कभी वो फाइल इधर-उधर चले जाते हैं फिर उसके बाद ऐसा होता है कि कभी खुल हित खुलते ही नहीं हैं। अगर वो वापस खुलते ही नहीं हैं तो वो अपने आप अपने दिमाग से निकल जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, कन्फ्यूज़्ड रहता हूँ, एंग्ज़ायटी फील करता हूँ। मैं और मैं ये इस चीज़ के पीछे का मैं सच जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो क्यों है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ है या आजकल की जो जनरेशन है वो सब के सब यही चीज़ फील कर रहे हैं?
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरीक़े से समझ पा रही हूँ, बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूँगी इसमें और ऐसा होना मतलब अ, कोई मतलब होता न कि ऐसा नहीं है ये आपके साथ ही होता है बिल्कुल, हर किसी के साथ ऐसी समस्या हो सकती है। तो एक और चीज़ बताइए सबसे बड़ी जो दिक्कत है न आपके लिए क्या है इन मतलब इसके दौरान भूलना या जगह ढूँढना या उसको व्यवस्थित तरीक़े से रखना? सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको क्या लगती है बताएँगे?
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो भूलना ही है, मैं नहीं भूलूँ इसके लिए ही मैं काग़ज़ और कलम ढूँढता हूँ ताकि उनको कहीं पे लिख सकूँ या मोबाइल में या कहीं नोटपैड पे या लैपटॉप पे कहीं पे लिख सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूलना ही है। अब अ, विचार भी ऐसा होता है न कि कभी-कभी हमें किसी अ, बहुत ज़रूरी कार्य से कहीं जा रहा हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
मेरे ऑफ़िस का ही काम हो सकता है, मेरे घर का काम हो सकता है, मैं वो बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ तो कड़ियाँ एक से पीछे एक जुड़ती जाती हैं तो वो कड़ियाँ जब जुड़ती हैं तब एक
हाँ जी।
आता है थॉट माइंड में कि शायद ऐसा कर लेना चाहिए या कोई विचार आता है, तो जब तक मैं वो अच्छे से याद कर सकूँ अपने दिमाग में, मुझे कोई न कोई काम आ जाता है जिसकी वज़ह से पूरा वो पूरा ध्यान वहाँ से हटकर, विचार की तरफ़ से हटकर वो पूरा काम की तरफ़ चला जाता है जिसकी वज़ह से वाप वापिस अगर मैं उसको फिर से सोचने की याद करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे पूरा याद भी नहीं आता है। वो याद आधा भी तो अ अ अ अ, आता है याद तो वो आधा टुकड़ों में टूटा हुआ आता है जिसकी मुझे कड़ियाँ जोड़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर एक ऐसा होता है कि एक जे जैसे मैं अगर आपको <sniffs> एक एक्ज़ाम्पल दूँ, तो वो थॉट मुझे आया ए, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट बी तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अब क्या होगा वो बीच में टूट जाएगा, तो मैं मेरी जो कड़ियाँ जुड़ती हैं वो कड़ियाँ जुड़ती हैं 1, 2 फिर सीधा 5 तो वो बीच के जो 3 और 4 हैं वो दिमाग में रहते ही नहीं हैं, वो मैं भूल जाता हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ। एक और चीज़ बताइए आप अ, क्या आपने लक्ष्य की कोई प्रणाली अ, बनाने की कोशिश की है या सामान्य व्यवस्था रखते हैं आप नॉर्मली?
जी, देखिए मैं
हुँ हुँ।
सामान्य व्यवस्था ही रखता हूँ।
ओके बिल्कुल।
और मैंने एक बार कोशिश की थी, कि एक स्पेशल एक नोट नोटपैड या नोटबुक उसके लिए बना के रखूँ या फ़ोन में एक फोल्डर बना के रखूँ, बट वो लंबे समय तक मेरे पास टिक ही नहीं पाते हैं, जिसकी वज़ह से मेरी रूटीन बन ही नहीं पाई। अब जैसे मैंने पहले मैं कहीं और रहता था, मैंने वहाँ पे एक नोटपैड पे लिखा था बट जब हमने रिलोकेट किया तो वो नोट वो मेरा जो नोटपैड है वो खो गया। अब उसपे जितना मैंने लिखा हुआ था वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो मुझे याद नहीं है। मोबाइल के साथ भी ऐसे ही हुआ था मैंने लैपटॉप में लिखा था हार्ड डिस्क में, तो लैपटॉप में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि उसको रीसेट करना पड़ा, जिसकी वज़ह से जितना उसके नोट्स में मैंने लिखा हुआ था वो सारा चला गया।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल।
तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसा मुझे आप बताएँ कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी मुझे बताएँ जिससे मुझे इसको याद रखने में
हुँ, हुँ।
थोड़ी-सी परे मतलब परेशानी ना हो, कि मैं बस अच्छे से याद कर सकूँ अब हो सकता है कि वो कोई किसी भी तरीक़े का आप मुझे कुछ बताइए, ताकि मुझे ये दुविधा से बस मैं बाहर निकल सकूँ।
हुँ, हुँ। अ, जी हाँ, बिल्कुल। आप जो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मतलब होता है नहीं क्रिएटिव लोगों में बहुत कॉमन है, और पूरी तरह वैलिड है। मैं आपको बिल्कुल सलाह दूँगी इसके बारे में जैसे नोट्स और आइडियाज़ को व्यवस्थित रखना देखिए मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे अलग-अलग जगह होते हैं। कभी कागज़, कभी फ़ोन कभी रैंडम स्टिकी नोट्स, राइट? तो आपकी मदद मतलब होता है ना कि अ, मतलब अ, ज़रूर करूँगी मैं। जैसे कि सबसे पहला कदम अ, मतलब होता है ना कि कदम है सिस्टम को सिंपल बनाना नोट सिर्फ़ एक ही जगह के लिए मतलब एक जगह में रखें। या तो एक नोटबुक या एक डिजिटल एप। इससे क्या होगा ना कि मतलब बिखराव जो है वो तुरंत कम हो जाता है। अगर आप 2 जगह पर डिवाइड कर दोगे तो आप कन्फ्यूज रहोगे और आपको मिलना भी मुश्किल होगा। तो दूसरे बड़े नोट्स या परफ़ेक्ट मतलब वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे मतलब होता है ना कि बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, जैसे कि कीवर्ड्स हो गया, है ना? एक लाइन की आईडीईए जो है, उसको लिख सकते हैं। इससे मतलब होता है ना कि हैबिट जो है आसान भी बनती है और प्रेशर जो है वो भी कम होता है। और तीसरा मतलब होता है ना, कि दिन में आप क्या कर सकते हैं कि 2 मिनट का छोटा रिव्यू रूटीन जो है वो रखें। जैसे कि सुबह या रात को बस ये देख लें कि आपने क्या लिखा है। और ज़रूरत पड़े तो मतलब होता है ना कि थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर लें। ये छोटे-छोटे जो अ, स्टेप्स हैं ना आपके आइडियाज़ को एक मतलब होता है ना, कि फ्लो में अ, लाने लगते हैं। अगर आप अ, दो तीन जगह पर डिवाइड कर देंगे नोट्स में भी लिखते रहेंगे और आपने उसको कहाँ रखा है व्यवस्थित पता भी नहीं होगा तो क्या होगा कि आप उनको याद भी नहीं कर पाएँगे और वो व्यवस्थित भी नहीं रह पाएगा। उससे अच्छा है कि आप अगर ये छोटे-छोटे स्टेप करेंगे, है ना कीवर्ड्स में लिखना, वर्डिंग जो है पूरा परफ़ेक्ट वर्डिंग की जगह पर आप एक बुलेट पॉइंट्स लिख लें और उसके बाद नोटबुक और डिजिटल एप्स इन दोनों में से आप एक चीज़ को मतलब होता नहीं कि चु चूज़ करें उस और उसी में ही मतलब अगर लिखना चालू करें तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें जो है आपकी एक ही जगह पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है नोट्स जो है मेस्सी हो तो अ, मतलब अ, ठीक है अगर मेस्सी है तो। पर आपका काम जो है ना आइडियाज़ को कैद करना है। ठीक है तो परफ़ेक्ट बनाना नहीं है उस चीज़ को क्योंकि आप याद करना चाहते हैं परफ़ेक्ट लिखना नहीं चाहते हैं। तो धीरे-धीरे आपका अपना सिस्टम जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सहायता मिलेगा आपको। और आपको अ, मेरी ये सलाह जो है फ्यूचर में ज़रूर हेल्प करेगी।
हुँ, हुँ। जी। ठीक है। ठीक है। हुँ। ठीक है। ठीक है। जी। ओके। हाँ जी। जी। जी। ठीक है। ठीक है। जी, धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर सच में मुझे क्लैरिटी मिली है। अब ऐसा लग रहा है कि छोटे जो स्टेप्स हैं वो सिंपल सिस्टम में, मैं अपने आइडियाज़ को बेहतर ऑर्गनाइज़ कर पाऊँगा। अगर फ्यूचर में, मुझे कभी भी किसी भी कन्फ्यूजन का सामना हुआ, तो मैं आपसे हेल्प ज़रूर लूँगा।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैं आप हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ। आपको कभी भी गाइडेन्स चाहिए तो बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।